Ay ayun gaya ng sabi ko, ah, 'pag na natututo ka ng bagong hobby, maganda rin 'yong kasi nagdadagdagan 'yong iba mo pang hobby. So, ayun parang, tawag dito lumalawak din 'yong ano isipan mo, tsaka yun lalo na kung anu-ano pa yung hobby na gusto mong gawin tulad ng siguro ako 'pag gusto kong may matutunan na bagong hobby, ah, yung pag-ba-volleyball, ayan gusto kong matutunan yun, oo. Kumbaga pag natutunan ko yun di ba dadagdag ko siya sa iba kong hobby, ayan. So i-o-organize ko, i-se-set ko nung kung ano yung mga gusto kong gawin sa araw-araw ayan. Ikaw ba?
Mm, sabagay. Mm. Ay talaga? Mm. M Kaya nga eh. Mm. Ay ang ganda nun. Ako, natutuwa ako, tsaka pakiramdam ko parang mas proto produktibo ako sa araw na yun. Kasi may natututunan akong bago eh. Nakaraan ano, din, ah, sinusubukan namin ng fiance ko na mag ah, badminton di kasi kami sporty na mga tao oo, kaya parang sa'yo di ba yung volleyball nakakatuwa na, ah, pwede pala akong matuto pa, kahit ganto na ang edad ko mga ganun pakiramdam.
Ayan di ba? Ayan maganda yan. Di ba? Pwede pa yan.
Pare paano ka paano nakakatulong yung mga bagong hobby naman sa araw-araw mong buhay o stress?
Kaya nga. Ayan. Ah, tulad ng sa'kin kasi ah tawag dito, minsan, ah, stress ka sa trabaho 'di ba? Ah, which is hindi naman lahat pero, most of the time talaga ma-i-stress ka sa trabaho and sa mga inuutos sa'yo, mga pinapagawa sa'yo tapos dun oo 'di ba? Tapos dun na papasok 'yong mga hobby na puwedeng magpasaya sa'yo o kaya makalimot sa stress mo, makatulong 'di ba? Ayan para sa akin yung pag-ba-volleyball ayan gusto ko talagang matutunan yun. Ah, para ayun dun ko maisip yung mga gusto kong idea, gusto kong technique, strategy 'di ba? Kumbaga oo doon ko maisip 'yong, ah, tawag dito problema ko kesa dun sa trabaho. Kumbaga pagkatapos kasi sa trabaho, ah, dapat 'di mo na dinadala yan kung sa bahay o sa kung saan-saan 'di ba? Kumbaga pagkatapos mo sa trabaho dapat, ah, iwasan mo na rin yung pag-iisip sa trabaho, ganyan. Kumbaga mag-isip ka na sa bagong hobby mo tama ka diyan, ikaw ba?
Mm. Kaya nga eh. Ay oo lalo na pagsunod-sunod no? Mm. Ay totoo yun. Oo sa bahay no? Kaya nga eh. Ganon. Mm, dun sa baka mabaliw tayo eh.